Ja.
Schade, schade, schade.
Ja, da muss ich mich auch noch mal reinknien, aber da habe ich auch immer keinen Bock dazu. <laughs>
<chuckles> <chuckles> Ja, es ist nicht so einfach, ne, sich damit auseinanderzusetzen? Ist schon
Ja, irgendwie, als ich jünger war, da ha da hatte ich mehr so Neugier, irgendwas zu lernen. Ich habe mir mit 16 habe ich mir Gitarre beigebracht, einfach so, weil ich weil ich es wollte und hatte Zeit.
schon schwierig, ja. Ja. Okay, okay, okay. Ja.
Aber heutzutage, ja, ich glaube, ist 'ne Frage des Alters. Ne, eigentlich nicht, also, ganz selten. <giggles>
Spielst du noch Gitarre? <chuckles> Eigentlich nicht, okay. <laughs> Okay, äh, aber du könntest?
Ich könnte
Ja.
aber mhm. <laughs> Äh, aus aus 2 Gründen: E Einmal, weil mein Mann mein Liederbuch verschusselt hat. Der hat das irgendwie mal mitgenommen und es kam nie wieder zutage. Und da trauere ich heute noch rum, weil das das war sehr viel Arbeit, da die ganzen also, ich spiele nicht jetzt klassisch Gitarre, sondern nur diese Griffe. Und ich hatte da die ganzen Lieder und hatte die Griffe mir da drüber geschrieben und, ja, das ganze Buch ist weg. Und und so, und da das waren eben Lieder, die ich gerne spiele und da habe ich auch keinen Bock, von vorne anzufangen. Und das andere, was ganz traurig ist, ist, dass mir und deswegen habe ich größtenteils aufgehört, ist, dass mir meine Knöchel wehtun, äh, wenn ich die so anbiegen muss auf lange Zeit und und da die Seiten festhalten, ja, also, mit der linken Hand da. Da musst du ja die Knöchel ganz doll biegen und ja, das tut mir weh.
Ich will nicht. <laughs> Ja. Okay, okay. Mhm. Mhm. Ah, okay, okay. Mhm. Komisch. Ja, ja. Ah, wird schon verstehen. Ja. okay. Ah. Äh, ja, ja. Stimmt. Mhm, mhm.
Schade eigentlich.
Ja, es ist unangenehm, das stimmt, das stimmt. Ja, vielleicht spielst du lieber dann Blockflöte, oder <chuckles>
<chuckles> Ja, da müsste ich ja wieder was Neues lernen. <laughs>